Mm. Ah, sa'kin ano, eh, nasanay na rin ako mag ano, social media detox 'no tsaka yun sa online nga rin. So, sa mga group chat, ganyan. Tapos ang ginawa ko rin yung auto reply sa email, 'pag may nag-email parang out of office na ganyan, balik na next day or 'pag weekend, ganyan para at least maano yung mga nag-e-email na, "Ah, wala na pala parang, ah, next working day na," parang ganun rin. Pero oo nga, parang naano ko rin 'yan, eh, na-try nata-try ko rin talaga 'yan, mag-off ng mga social media tsaka mga online. Pero kadalasan ano, parang hindi ko nalang rin pinapansin, naka-off yung notification ko. Ang cellphone ko naka-do not disturb, ayan. Kaya kahit may email na papasok hindi ano, hindi na lalabas sa screen. Kasi di ba ganun yun minsan parang nag-disconnect ka lang tapos may email gano'n tapos nakalagay urgent, di ba?
Mm. Oh. Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Ah, okey. Oo, nagpa-pop up siya. Mm.
Oo, gano'n, oo.
Pero wala ka namang separate na gadget para sa work?
Hmm. Sa actually sa akin wala, eh, kasi ano, meron kaming company laptop, pero kino-connect ko siya sa cellphone para at least mas convenience siya minsan, ayan, eh, 'pag ano, ayan 'pag kunyari tinatamad akong magbukas ng laptop, sa cellphone ko na lang gagawin minsan or, ah, 'pag a-attend ng meetings kasi minsan dalawang meetings yung kailangan mong attendan. Yung isa may laptop tas yung isa dito sa cellphone naman. Ah, kaya ano rin, eh, pero ang phone ko kasi personal so ayun kaya medyo ano rin parang kung hindi wala talaga yung routine na ginagawa ko, eh, medyo mahirap kasi makikita mo lahat ng work mo sa personal mong cellphone, eh.
Oh. Oo, yung mga emails. Mm. Mm. Hmm, okey. Oo nga. <chuckles> Ayun, pero, um, minsan isa sa mga nakaka-stress talaga is kapag lagi kang nag-o-overtime.

Hmm, kapag ganiyan 'no, eh, buti na lang rin ano, maraming nanlilibre ng pagkain 'pag pumapasok kami sa opisina, oo. Kaya ayan, 'pag ano, may onting salo-salo sa opisina, magpapabili sila ng kung ano-anong pagkain. Tapos, pagkatapos, maglalaro kami, may mga nilalaro kaming online games, eh. Ah, sa yan, buong break, imbes na matulog, eh, maglalaro lang ganiyan. Nag-usap-usap, tawanan. Ay, after naman nun, parang okey-okey naman na. Ah, parang at least kinabukasan di ba, mas gumaan yung pakiramdam mo. Kasi parang minsan talaga ano, kahit, ah, umaga pa lang, sabihin mo pagkapasok mo pa lang ng 8:00, ano na kaagad, stress na. Maraming trabaho ganiyan, parang hindi natatapos yung gagawin mo, parang gano'n.
Oh. Mm. Oo. Hmm. Oo. Oo. Hmm, okey. So, mas nakaka mas parang stress reliever sa'yo kapag nakikip salamuha ka din sa mga ibang tao.
Mm, ayun. Tsaka ano rin talaga, kung work from home naman, eh, yun, ang ginagawa ko naman dito, kung kung sakaling nai-stress rin, ah, ano, papahinga muna ako ganiyan. Nanonood ng anime kasi hindi naman nakikita tsaka puwede namang mag-multitask, eh. So, sa kabilang monitor, trabaho. <chuckles> Tapos sa kabilang monitor naman, ayan nanood ng anime kasi mga mga 20 minutes lang, eh. Eh, dati nga ano, eh, parang siguro nung mga nakaraang taon, kaya ko pa manood nung yung mga K-drama, di ba kasi mahaba yun, eh. Di ba mga isang episode ano siya, mga halos 2 oras, eh. Oo, 1 oras. Eh, sabi ko parang hindi na kaya 'yan ngayon. Kaya yung mga pinapanood ko, eh, sobrang iikli na lang rin. Yung mga video rin sa YouTube or ah, TikTok. Tapos yung, ah, ayan, magla lalaro onte or kaya anime.
Mm. Oo. Oo, sabagay. Ah, gano'n. <chuckles> Oo. One hour. Oo. Hmm. Oo.

Oo, kadalasan ano kunwari pagkata ano para mas mahaba 'yong holiday ganiyan. Pero nasa bahay lang din naman ako tinatamad lang ako lumuwas kasi medyo malayo 'yong ano, eh, opisina namin sa bahay ko. Kaya ayan, 'pag-ano o kaya minsan magre-request lang ako ng work from home, eh, buti sa trabaho ko no'n ano, ah, madali lang naman sila pumayag kasi alam nila parang malayo rin ako tapos nagagawa ko naman, 'yong, ah, mga work sa bahay, eh, minsan nga mas ano pa, eh, mas marami pa sa bahay talaga 'yong na na wo-work mo, ano, kasi mga walang distraction. Oo.
Oo. Hmm. Oo. Oo. Mas nagiging productive. Oo, totoo. Pero Um, sabi mo nagfa-file ka na leave kapag na-stress ka na. Pero may mga sitwasyon ba na siyempre hindi naman lagi kapag na-stress tayo magle-leave agad.
Mm.
May mga sitwasyon ba na kapag nakaramdam ka ng stress sa trabaho, ano 'yong mga ginagawa mo para maka kahit papa'no ma-relieve?
Mm, oo. Mm. Ah, 'pag ganiyan naman 'no, ah, kadalasan kunwari talaga stress tapos sakto nasa opisina, eh, nagkakaayaan ng mga ka-opisina rin, ganiyan. Kasi kung, ah, stress ako stress na rin 'yong mga ka-opisina ko kasi halos oo, connected lahat nang ginagawa namin. Tapos, ayan, pagkatapos ng trabaho mag-aayaan ng kumain sa labas, mag-inom onti mag-KTV, ah, kahit ano mga Tuesday pa lang, ganiyan, Wednesday okey lang ng gabi. Oo, kahit may pasok pa kinabukasan, 'pag ano lang rin talaga 'pagka libre lahat, gano'n, eh, ang maganda lang kasi game halos mga kaedad ko 'yong mga ka-opisina ko, so halos pare-pareho naman kami ng day off.
Mm. Ah, okey. Mm. Oh. Mm. Ah, nakaka-relate kayo.
Oo, gano'n.
Oo, pero kapag break mo, 'di ba usual kapag break sa office, parang do'n din tayo naglalabas ng stress. Ano 'yong mga ginagawa mo naman?